No, sai quando uno è abituato magari al rumore del gallo la mattina, no invece no, tu la sera hai cu cu <chuckles>
<chuckles> Beh un po' un po' meglio anche direi forse sì. A anche anche forse un po' meglio. <chuckles>
Sì. Sì, sì. Poi quello che mi affascina molto vedi di quest di di quest'isola in modo particolare, essendo un'isola che non viveva di pesca prima. Era un'isola che viveva di commercio del tufo, perché non è un' isola non è un'isola vulcanica, è un'isola che si è staccata dalla dalla terraferma, o meglio il collegamento è stato sommerso nel corso dei secoli. Infatti i fondali sono bassi. Ehm, e ed è ed è fatta di ghe calcarenite o tufo, erroneamente noi lo chiamiamo tufo, e che serviva appunto per le costruzioni.
Ah, okay, sì. Mh-mh. Mh-mh. Ecco, okay. O tufo.
Se tu hai la possibilità di conoscere qualche isolano, ehm, appassionato anche di storia della propria isola
Sì.
ti può può avere la possibilità di visitare queste cave di tufo. Cave di tufo che <exhales> eh, insomma, io non è che ho avuto una bella esperienza, perché mi mi <scoffs> no, perché mi ci si ehm, con tutto che era una guida fidata, una persona che conosceva palmo a palmo ogni centimetro dell'isola, <sucks teeth> ehm, c'è stato un attimo in cui ci siamo persi lì dentro, perché tu fai conto che è come se fossi a circo s 50, 60 metri sotto terra al buio.
Ah no, <chuckles> come mai? Eh. Beh, okay. Ah, caspita, okay.
Dove dove telefonini non prendono, non non col cacchio, giusto sì. E sei come se fossi dentro a un a un formicaio, perché lì, ehm, i pirriaturi venivano chiamati così quelli che diciamo lavoravano appunto il tufo e scavavano per fare le cave e fare i blocchi, a c avevano creato questa rete talmente ramificata di gallerie, che praticamente sei sotto terra in un un altro pianeta anche lì, ecco in un altro mondo.
Giustamente, perché sì. <chuckles> Cioè. Okay, oka Nelle cave, mh.